ค่ะ อยากจะถามคุณนิดหนึ่งอะค่ะว่า คุณนะคะ เคยได้ทำเป็นแบบเหมือนกับ Social Detox หรือว่าดิจิทัลดีท็อกซ์บ้างไหมคะ แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ?
อ๋อ เคยนะคะ บ่อยเลยล่ะค่ะ ถ้ามันเริ่ม มันแยกออกเป็น สอง ส่วนค่ะ ก็คือเราอะ อะ ถ้าเกิดว่าเป็นในแพลตฟอร์มที่แบบว่า เหมือนแบบว่าโพสต์แบบว่าทั้งเป็นแบบว่าทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ อะ อย่าง ตต. ที่เพิ่งมาเนี่ย เราไม่ เราเลิกเล่น Social ไปแล้ว เราก็ไม่มี ไม่ได้โหลดไว้
อืม เหรอคะ? ค่ะ ยังไงคะ? เดี๋ยวก่อนนะคะ คือ คือคุณเนี่ยมี มีเล่นหลาย Social หลายแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมคะ?
ก็เหมือนคนทั่วไปแหละค่ะ ก็มีทั้ง ไอจี เฟซบุ๊ก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะฮะ แล้วก็มี X
อืม ๆ ๆ อืม เนี่ย แล้วก็มี ตต. ด้วยเหรอคะ?
ตต. เราไม่ได้โหลดค่ะ อะฮะ เรา
อ๋อ โอเค ก็จะมีแค่แบบเหมือนกับ เอ่อ ไอจี เฟซบุ๊ก 2, 2 แพลตฟอร์มเป็นหลักเนาะ
ใช่ค่ะ แต่ว่าใด ๆ เราต้องขอบอกอย่างงี้ก่อนนะคะว่า เราอะเลิกเล่นไปนานมากแล้วนะคะ เลิกเล่นในที่นี้หมายถึงว่า เราคือเราทิ้งร้างไปเลยอะค่ะ ไม่เคยเข้าไปอีกเลย แล้วเราก็มาเปิดอันใหม่ที่ ที่ไม่มีเพื่อน อา ที่ไม่มีใครรู้จักเลยอะค่ะ เราก็ไม่โพสต์อะไร เอาไว้ส่องอย่างเดียว อะฮะ
อา ค่ะ อ้อ เหรอคะ? เออ อ๋อ อ้าว แล้ว แล้วใช้อันเดิมส่องไม่ได้เหรอคะ?
คือมันมีเรื่องแบบ อะ เราเล่าแบบว่าคร่าว ๆ แล้วกันนะคะ ก็คือว่าเรา เราอะรู้สึกว่าโลก Social อะ มัน มันจอมปลอมอะค่ะ สำหรับเรานะ อือฮึ เรารู้สึกว่า มัน มัน มันเป็นภัยสำหรับจิตใจคนอย่างเราอะค่ะ เรารู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องเพื่อนมาก ๆ คือเท่า เท่าที่ฟัง ถ้าเกิดรู้ เป็นคนรู้จักเราอะค่ะ จะรู้ว่าเราเนี่ย เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยสน ไม่ค่อย ส แคร์สื่อ ไม่แคร์ชาวบ้านชาวช่องเลย วันดีคืนดีอยากจะใส่ชุดนอนออกไปนอกบ้าน เราก็ใส่ไปเดินเซ็นทรัล คือเราไม่แคร์สายตาใครทั้งสิ้น แต่ว่าเราอะจะเป็นโรคแพ้ แบบว่าแพ้คนรอบตัว แพ้เพื่อน เพราะว่าเหมือนแบบว่าเรา พอเรารู้สึกว่า อา ถ้าเราเปิดใจเขามาเป็นเพื่อนปุ๊บ เราก็จะรู้สึกว่าแคร์เขามาก เมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะค่ะ ที่มันกระทบจิตใจเราไม่ว่าจะแบบการกระทำ คำพูด เราจะแบบดิ่งเหมือนคนอกหักเลยอะค่ะ
อา ๆ ๆ ได้ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ๆ เออ ๆ ยังไงคะ? อือ ๆ ๆ อ๋อ เออ ๆ ๆ อืม อ๋อ คุณจะรู้สึกแบบเจ็บปวดหัวใจมาก เป็น พิเศษใช่ไหมคะ? เออ ๆ ๆ ค่ะ
ใช่ค่ะ กับคนรอบตัว อะไรเงี้ย อะฮะ แล้วทีนี้เรารู้สึกว่า พอเราเห็นพฤติกรรมความปลอมของเพื่อนน่ะค่ะ เออ เพื่อนแบบ
อืม แล้วยังไงคะ? อืม
เพื่อนต่อหน้าอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง แทงกันข้าง มีนู่นนี่นั่น แบบว่ามันปลอมในหลายเรื่อ หลาย ๆ เรื่อง อวดรวยบ้าง อะไรบ้าง เรารู้สึกแบบ เราอดคิดไม่ได้ว่า เฮ้ย ทำไมเพื่อนที่เรารักอะ ถึงเป็นคนแบบนี้ เรา
อ๋อ อืม คือคุณรู้สึกว่าเหมือนกับ เออ เพื่อนคุณในแบบ เหมือนกับใน Social เนี่ย ดูแบบเหมือนกับ เอ่อ ไร้ความจริงใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ?
เพื่อน เพื่อนในโซเชียลในที่เนี้ย หมายถึงว่า เราอะรับ Add เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนเราในชีวิตจริงนะคะ เราไม่รับคนอื่น อือฮึ
อา โอเค ก็แปลว่าคือเพื่อนในชีวิตจริงนั่นแหละ แต่ว่าในบริบทของ Social สื่อ Social Network เนี่ย ดูรู้สึกแล้วเขาเนี่ย ไร้ซึ่งความจริงใจเหลือเกินสำหรับคุณ ถูกต้องไหมคะ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ บาง บางประเด็นน่ะ มันก็ไม่เกี่ยวกับเรา บางประเด็นเนี่ย มันก็เกี่ยวกับเราโดยตรง มัน มันก็มีเรื่องการเงินของเรา อะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะ ที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง แต่เขามาแสดงกับเราอีกแบบ แล้วก็ต้องมาหยิบยืมเงินเรา ซึ่งเราไม่ได้มายด์เรื่องเงิน แต่เราแค่มายด์ว่า ทำไมเขาพูดกับเราแบบหนึ่งแล้ว อ่า ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเลยรู้สึกว่า
อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม อ๋อ คือพฤติกรรมบางอย่างของเขาเนี่ย มันรู้สึกสวนทางกัน
ใช่ค่ะ แล้ว แสดงออกกับเราว่า แบบว่า โอ๊ย ยากจนข้นแค้นน่ะ อือฮึ แบบ เออ ไม่รอดแล้ว ใช้ชีวิตเดือนเนี้ยไม่รอดแน่ ๆ แต่แบบว่า กินหรูอยู่สบาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่เคยทวงตังค์เลยนะ แต่ทำแบบเนี้ยมันไม่โอเค คือมันมีหลาย ๆ เรื่องจนแบบว่าเรารู้สึกว่า ใช่ หลายประเด็นแบบว่า มันไม่ใช่แค่คนคนเดียวค่ะ มันมีหลายคน แล้วเราก็เลยรู้สึกแบบ เหมือน เราไม่อยากมองเพื่อนในมุมที่ไม่ดีไปกว่านี้ เพราะเราก็รู้สึกว่า เพื่อนน่ะก็ยังมีมุมที่ ต่อให้เขาเป็นยังไงอะ เขา เขาก็ยัง ดีกับเรา อา เราก็เลยรู้สึกว่า อา ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจัดการเองดีกว่า เรารู้สึกว่า เราก็ไม่จำเป็นต้องแชร์นี่ว่า ฉันอยู่ที่ไหน ฉันกินอะไร มันไม่จำเป็นเลยค่ะที่ต้องให้ใครมารับรู้เรื่องราวในชีวิตเรา เราก็เลยตัดจบปล่อยร้างไปเลย อันนั้นก็คือ
อือ ๆ ๆ ๆ อืม ค่ะ อือ ๆ ๆ อ๋อ เออ หลายประเด็น อืม อือ อ๋อ มุมที่น่ารัก ๆ มุมที่ดี อืม อืม ๆ ค่ะ อือ ๆ ๆ อืม อืม คุณก็เลย มาจัดการตัวเอง แทนที่จะแบบเหมือน อือ ๆ ๆ ก็แปลว่าอันนั้น เอ่อ แอ็กเคานต์ อันนั้นคือคุณ บัญชีอันนั้นคือคุณก็ปล่อยร้างไปเลย แล้วคุณก็ไปเปิดบัญชีใหม่ อ๋อ ค่ะ
ใช่ค่ะ เพราะว่าสมัย ใช่ค่ะ ต้องบอก เดี๋ยวคุณจะงงนะคะ คืออย่างงี้ค่ะ คือในสมัยนั้นน่ะที่เราเลิกเล่นมาเป็น 10 ปีแล้วนะคะ ในสมัยนั้นน่ะ มันยังซ่อน feed ไม่ได้ค่ะ
ค่ะ อือ ๆ อ๋อ
อืม เพราะฉะนั้นน่ะ ทุก ๆ ความเคลื่อนไหวของเพื่อนน่ะ เราเห็นหมด เราซ่อนไม่ได้ เราต้องเห็น มันเหมือนถูก การถูกบังคับให้เห็น แล้วเราต้องเห็นว่า จริง ๆ เพื่อนลึก ๆ เราอะ ในจิตใจลึก ๆ เพื่อนเราเป็นคนยังไงกันแน่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เกิดความรู้สึกแบบ เออ มีการนินทากันลับหลัง อะไรอย่างเงี้ย มัน มันหลายประเด็นมาก ๆ เลยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า "อะ จบที่เราเบาที่สุด" เราก็เลย เฟด เลย อือฮึ ก็
ให้ ให้มอง อืม เออ ๆ อืม ๆ อืม โอเคค่ะ คุณก็เลยถอยห่างออกมาจากตรงนั้น ด้วยการที่ปล่อยให้ เอ่อ บัญชีนั้นของคุณเนี่ย ร้างไปเลย โอเคค่ะ แล้วยังไงต่อคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ด้วยความที่แบบเราก็ยังมีเรื่องที่เราอยากจะสนใจอยู่เนาะ การเมือง อะ แบบว่าเบเกอรี เราชอบทำขนมไงคะ เราก็แบบว่า แล้วก็มีการดิไซน์บ้าน เราชอบดู อ บ้านที่มันตกแต่งนู่นนี่นั่น เราก็รู้สึกว่า เออ เรายังมีความชอบที่เราอยากจะดูอยู่ เราก็ไปกดไลก์เพจต่าง ๆ ไว้ค่ะ แล้วก็ นั่นแหละค่ะ มันก็เป็นความ ใช่ แล้วก็ไม่มี ไม่มีคนรู้จักให้เรารู้สึกแบบว่า เออ ปวดใจ กับการเห็นเพื่อนเป็นในสิ่งที่เรา อ่า นั่นแหละค่ะ เราก็เลยแบบว่าเราก็มีความสุขอยู่ในมุม social ของเรา ที่แบบว่า เออ ในโลกของเราจริง ๆ อะค่ะ อือฮึ
อืม ๆ ๆ ๆ อา อืม ค่ะ อา แล้วก็ไปติดตามเพจนั้น ๆ ที่คุณสนใจอะเนาะ เออ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม แล้ว ค่ะ แล้วแบบเนี้ย คือหลังจากที่คุณแบบเหมือนกับ โอเคล่ะ ไม่ได้ติดตามสื่อ Social ของเพื่อน ๆ แล้วเนี่ยค่ะ แล้วคุณหันมาติดตามในสิ่งที่แบบเหมือนกับเป็นความสนใจของคุณ อย่างเช่น เบเกอรี หรือการแบบ เขาเรียกไงนะ ตกแต่งบ้าน ดิไซน์บ้าน ไรเงี้ย คุณรู้สึกอย่างไงบ้างอะคะ?
ค่ะ บ้าน มันแฮปปีมากเลยค่ะ มันไม่รู้สึกว่า เราต้องมาเห็นเพื่อนเราที่แสดงออกอะไรประหลาด ๆ บางทีก็ด่าบริษัท มันมี มันมีแต่อะไร สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกจิตตกอะค่ะว่า แบบ "โอ๊ย เพื่อนเราเป็นแบบนี้ ทำไมเพื่อนเรา เออ พูดกับเราอีกแบบ แล้ว หน้า หน้า เขาเรียกว่าไรอะ หน้า Social แสดงออกอีกแบบ คือสรุป ขาโกหกใคร? เขาโกหกสังคม หรือเขาโกหกเรา?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาจริงใจกับเราไหมทุกวันนี้ ก็เลยรู้สึกแบบ "ไม่เอาแล้ว อืม ไม่เอาแล้วดีกว่า" อะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกแบบสบายใจ เราก็ไม่ไปเห็นตรงส่วนนั้นเสีย อือฮึ
อืม อืม ๆ ๆ ๆ อืม อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อืม เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณเริ่มทำแบบเนี้ย คือ มานานยังคะ? อ แล้วยังทำeอยู่ไหมคะเนี่ย?
นี่เป็น สิบ ปีแล้วนะคะ
อะไรนะคะ? ท ท
เป็น 10 ปีแล้วค่ะ ที่เราทิ้งร้าง แอ็กเคานต์ อันนั้นไปอะค่ะ อือฮึ
อ๋อ เป็น สิบ อ๋อ เป็น 10 ปีเลย ใช่ไหมคะ แล้วคุณก็เริ่มแบบมาสนใจ ใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ก็คือเป็น 10 ปี ทุกวันนี้คุณก็ยังทำอยู่ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เราก็ไม่ได้มี ติดต่อเพื่อน เพื่อนคนไหนอะที่สนิท แล้วเรารู้สึกแบบว่าสบายใจ รู้สึกว่าเขาเป็นที่ปลอดภัย
อือ ๆ ๆ อืม นั่นน่ะสิ ถ้าคุณอยากจะคุยกับ กับเพื่อนสนิทนี่ คือคุณทำยังไงอะ?
ไลน์ค่ะ ใช้ไลน์ติดต่อกัน อือฮึ
อ๋อ ก็ยังมีแบบเหมือนกับช่องทางอื่น ที่ก็สามารถทำให้คุณเนี่ยค่ะเชื่อม เชื่อมต่อกับเพื่อนที่คุณยังอยากจะพูดคุยกับเขาอยู่ใช่ไหมคะ? อา
ใช่ค่ะ ก็คือ เราคัดแต่เพื่อนที่แบบว่าคุณภาพจริง ๆ ตอนเนี้ยก็รู้สึกว่า เราไม่ได้คุยกับใครเรื่อยเปื่อยแล้วอะค่ะ ก็เลย เออ รู้สึกสบายใจ จะคุยกับใครก็ค่อยคุย แต่ถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้สนิท ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องมีเรื่องส่วนตัว ต้องแบบติดต่อกันตลอดเวลาอะค่ะ เขาก็จะรู้สึกว่า เหมือนเราตุยไปจากโลกแล้ว เพราะว่าเราหาย ไปเลย อือฮึ
อือ ๆ ๆ ๆ อืม อืม เออ แล้วอี โอน นั่นน่ะสิ กำลังจะถามคุณอยู่พอดีว่า แบบเหมือนกับ อ้าว แล้วเพื่อนที่แบบเหมือนกับเคยเห็นคุณอยู่ แบบเหมือนกับโลดแล่นอยู่บนหน้าโซชี่ สื่อ social ต่าง ๆ อย่างเงี้ย แล้วเขาไม่เห็นคุณมาเป็นสิบ ๆ ปี เขาแบบมีแบบสงสัยหรือแบบตกใจไหมคะว่า เอ๊ คุณหายไปไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ก็มีนะคะ บางทีบางคนก็ฝากคนนั้นคนนี้มาบอกว่า คิดถึง แฮปปีเบิร์ทเดย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะฝากขอบคุณไปอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดคนไหนที่เรารู้สึกแบบว่า เฮ้ย คอนเน็กอะ เรารู้สึก อ่า คลิกกับคนเนี้ย แล้วเขาฝากบอกเพื่อนมา ก็จะบอกว่า "บอกเขาแอดไลน์มาสิ มาคุยกัน คิดถึงนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม ๆ อืม อ๋อ โอเค คุณก็จะแบบไป ไปทาง ไปทางไลน์เนาะ เพราะว่าปกติแล้วคุณก็จะใช้ไลน์สื่อสาร ในการพูดคุยกับเพื่อนที่คุณสนิท ๆ อยู่แล้วเนาะ
อืม ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แต่มันก็มีบางอารมณ์นะคะที่เรารู้สึกว่า อ่า มันมีเรื่องที่เราดิ่งอะค่ะ อือฮึ เอ่อ เราก็ เราดิ่ง เราไม่อยากคุยกับใครเลย อย่างเงี้ย เอ่อ ก็จะเห็นว่า เราเนี่ยชอบขึ้น สเตตัส ว่า INOP ที่ ที่ในไลน์นั่นแปลว่า เรากำลังสื่อสารให้แบบว่าเพื่อนน่ะค่ะรู้ว่า อันเนี้ยไม่ได้พร้อมคุยกับใครนะ INOP ก็แปลว่าแบบว่า inoperative อ น่ะค่ะ คือเสีย ใช้งานไม่ได้ อือฮึ
อืม ยังไงคะ? เออ เออ อ๋อ เออ INOP ใช่ไหม? เอ่อ อ๋อ แบบนี้คือก็จะแปลว่า เป็น เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสถานะที่คุณแบบเหมือนกับบอกให้ ให้เพื่อนทางไลน์ของคุณเนี่ย คือถ้าเห็นก็จะรู้เลยว่า เออ คุณน่ะยังไม่พร้อมที่จะคุยใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ แต่บางคนก็ อันเนี้ยมันเป็นศัพท์เทคนิคที่แบบว่าในสายงานอาชีพเราอะค่ะ ก็เลยแบบว่ามันก็ มันค่อนข้างเฉพาะทางเหมือนกัน เอ่อ บางคนก็ไม่รู้ว่า มันแปลว่าอะไร อืม
เออ ๆ ๆ ๆ เออ แล้ว แล้ว เออ แล้วอย่างงี้ถ้าคนไม่รู้ทักคุณเข้ามา อย่างเงี้ยค่ะ สมมติเป็นเพื่อนที่สนิททักไลน์คุณเข้ามา อย่างเงี้ย คุณก็จะตอบไหมคะ? หรือว่าก็จะแบบเหมือนกับ เอ่อ ค่อยตอบเวลาที่พร้อม
ค่ะ ถ้าเกิดว่าอารมณ์แบบว่าไม่ได้พร้อม เราไม่ตอบ LINE ใครเลยค่ะ เราก็ดองไว้จนกว่าอารมณ์แบบว่าจะ จะเสถียรขึ้นมาแล้ว รู้สึกว่า เออ เราอยู่ในโหมดที่ เออ ใช่ค่ะ เรารู้สึกว่าพร้อมแล้วเราก็ค่อยไปไล่ตอบว่าแบบ เออ มีใคร LINE อะไรมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็จะขึ้น จะขึ้น สเตตัส ไว้ให้เพื่อนรู้นะ เพื่อนที่แบบว่าเข้าใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ ว่าตอนเนี้ยไม่พร้อม ค่ะ
อืม อืม อืม ๆ รู้สึกดี รู้สึกพร้อม ก็ค่อยตอบแบบเนี้ยเหรอคะ? อา อืม ๆ อืม อืม โอเคค่ะ แล้วแบบเหมือนกับ ค อย่าง อย่างของคุณน่ะค่ะ คือโดยปกติแล้วอะ คุณก็แค่จะ ในเรื่องของใน ในแง่มุมของสื่อ Social เนี่ย คือคุณก็จะแบบเหมือนกับไม่ได้ ไม่ได้มี LINE แอ็กเคานต์ ที่เคลื่อนไหวมานานแล้ว ที่นี้นะคะ มันมีแบบเหมือนแบบ เออ เออ เฟซบุ๊กในนี้ค่ะ แบบ แบบ ทีเนี้ย มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ที่คุณน่ะค่ะ แบบเหมือนกับ ใช้ทำในเรื่องของ เอ่อ เอ่อ ดิ ดิจิทัล เอ่อ ดีท็อกซ์ เนี่ยค่ะ อย่างเช่น ยกตัวอย่าง เช่น นะคะ คือแบบเหมือนกับเวลานอนคุณก็จะไม่จับมือถือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีไหมเอ่ย?
เฟซค่ะ อะ คือถ้าเกิดเป็นเวลานอน ก็ไม่มีใครจับมือถือนะคะ <laughs>
<chuckles> ไม่ พูดผิด ก่อนนอนค่ะ <chuckles> ขออภัยค่ะ <chuckles> ก่อนนอน
เราเป็นคน <chuckles> เราเป็นคนโชคดีมาก ๆ เลยค่ะ ว่าแบบว่าเหมือนแบบเรามีสวิตช์ อ่า ที่จะปิดปุ่มหลับได้ทันทีแบบสมมติ อ่า เราอยากจะนอนละ คือเราไถ ๆ อยู่ อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกแบบ เฮ้ย ง่วงละ เราก็วางทันที นาทีนั้นแล้วเราก็หลับ สามารถหลับได้เลย ไม่จำเป็นต้อง
เออ อืม เออ ๆ อ๋อ สวิตช์ สวิตช์ในที่นี้หมายถึงคุณน่ะแบบ คือนึก นึกอยากจะหลับคุณก็หลับได้เลยเหรอคะ? โอ้ โอ้โฮ ดีมากเลยค่ะคุณ
ในร่างกาย ใช่ค่ะ ใช่ เรา เรา เราไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ย จะต้องแบบก่อน 30 นาทีมันถึงจะหลับเราไม่มีโมเมนต์นั้นค่ะ ถ้าเกิดอยากหลับก็แค่วางโทรศัพท์เราก็หลับเลย อือฮึ
อา คุณก็หลับเลยใช่ไหม? เออ คุณโชคดี มาก ๆ เลย <chuckles> เออ
ใช่ค่ะ ก็เลย มีแต่คนพูดแบบนี้ค่ะ แต่แบบว่า เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร ว่าคนที่เขาหลับยากมันจะต้องทำยังไงบ้าง ขั้นตอนตรงนั้นอะน่ะค่ะ แต่ เออ เรา
โอ้โฮ โอ้ ค่ะ แล้ว แล้วคุณจะมีแบบเหมือนกับระบบปิด ปิด เขาเรียกปิด Notification ปิดระบบแจ้งเตือนไหมคะ? สำหรับมือถืออะค่ะ แบบเหมือนกับก่อนที่คุณจะนอนอย่างเงี้ย
In case นะคะ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราหลับไปแล้วอะค่ะ เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะ ใครจะ LINE มา หรือว่า อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เพราะ เราเป็นคนไม่ อ่า คือเรานอนง่าย
อืม อืม อ๋อ เหรอคะ? เป็นคนที่หลับ เออ หลับง่ายแล้วก็หลับลึกใช่ไหมคะ? โอ้โฮ โชคดีมากเลย
นอนง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยตื่นค่ะ ก็คือ อย่างเช่น อ่า มาเราจะมีปัญหาเรื่องการตื่นมากกว่า อย่างเช่น แบบว่าตั้งปลุกเวลาเนี้ย อยากจะตื่นเวลาเนี้ยมันไม่ตื่นค่ะคุณ มันรู้สึกว่าแบบมือมันน่ะ ไปกดแบบว่ายืดเวลา ต่อเวลาไปตอนไหนก็ไม่รู้ ไม่รู้ตัว ใช่
เออ <chuckles> เออ เออ กดต่อเวลาไปเรื่อย ๆ คือแต่คุณไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเลยเนาะ มีแต่ปัญหา ตอนตื่นเฉย ๆ ใช่ไหม คะ? เออ <chuckles>
มันมีนะคะ มันมีตอนที่แบบว่าร่างกายมันเครียดสุด ซึ่งเราจำได้ว่าในชีวิตอะเคยอยู่ 4 ครั้ง
เออ
อือฮึ
โอ้โฮ คุณจำได้เลยเหรอว่ากี่ครั้ง สุดยอดมากเลย
ใช่ค่ะ เพราะว่า มัน มันน้อยมากเลยค่ะ กับการที่เราเครียดจนนอนไม่หลับ ครั้งแรกป๊าตุย ครั้งที่ 2 ในหลวงสิ้น อ่า ครั้งที่ 3 เลือกตั้งแพ้ <laughs>
เออ ๆ ๆ เออ เออ เออ <laughs>
แล้วก็ครั้งที่ 4 ก็คือรบกับเขมร เรานอนไม่ได้เลยอะสิเหตุการณ์เนี้ย เรารู้สึกแบบ อุ๊ย มันเครียด เครียดจนนอนไม่หลับ คือถ้าเกิดเราเครียดจนนอนไม่หลับนี่คือที่สุดแล้ว เพราะปกติอะค่ะ เราจะเป็นคนทำ detox ความ ความเครียดด้วยการ พอเครียดปุ๊บอะ พอรู้ตัวว่าเครียดเราจะแบบว่าเหมือนคนอื่นน่ะเขาเครียดแล้วไปกินเหล้า ใช่เปล่าคะ แต่เราอะเครียดแล้วเรารู้สึกจะอยู่ไปทำไมอะ หลับดิ เราปิดสวิตช์หลับเลยค่ะ <chuckles>
<chuckles> <laughs> หลับง่ายเนาะ เออ อืม <chuckles> เออ แต่ต้อง แต่ต้องเครียดมาก ๆ ด้วยนะ คุณถึงจะไม่หลับ แต่นั่นแหละค่ะ คือ เอ่อ เหตุการณ์ที่คุณว่ามันก็คงจะไม่ได้เกิดบ่อย ๆ เนาะ แปลว่า โอ้โฮ คุณนี่คือแบบเหมือนกับมีบุญมากเลยอะ มีบุญ มากเลยอะ แบบหลับกิน หลับง่ายมาก อืม ค่ะ
อย่าเกิดเลยค่ะ อย่าเกิด ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเครียดไปอะแล้วเรา เราตื่นอยู่อะ เราก็จะคิดวน Loop อยู่อย่างนั้นน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ เราตัดจบด้วยการหลับดีกว่าก็ไม่ต้องคิด อือฮึ ใช่ค่ะ
อืม ๆ ๆ หลับดีกว่าใช่ไหมคะ โอ้โฮ วันนี้ก็คือคุยสนุกมาก ๆ เลยค่ะ เรื่องราวของคุณในการทำ social detox เนาะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันกันค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ไว้มาคุยกันใหม่นะคะ สนุกมาก ๆ เลยล่ะค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ